あのですね、なんか、最近少し悩みがあるんですけど、ちょっとお話聞いてくださりますかね？
うん。 はい、どんなことでしょうか？
あの、ま、今自分は結構色々断るのがすごく苦手で
うーん。
なんですかね、色んな誘いだとか。まあ、なんですか、うーん、ま、なんか、一緒にいて、で、それで次の誘いをまたされて、で、それでそのまあ、なんですかね、自分がちょっとあんま乗り気じゃない時とか、ま、そういうのに、なんか適当に濁してしまって、なんですかね、断ったのか断ったなか、よく分からないままで、また誘いが来て、で、またそれを繰り返してるみたいな感じで、結構そのちゃんと断れないっていうのが自分の中でもストレスになってて。
ああ。 うん。 ああ、なるほどね。 うーん。そっか。
やっぱりそのはい、面倒なこともやっぱりありますし、そのちゃんと断る技術を身に付けたいんですけど、どうやったらなんかうまくできますかね？
うーん。 ああ。 あのそれは、あの、お友達との誘いなの遊びいわま、いわゆる遊びの誘いなのか、家族なのか、お仕事の、ま、職場での状況なのか、どんな状況が多い、もしくはいろいろあるんでしょうかね、どうですか？
はい。 はい。 あ、まあ、そういう状況が多いのはやっぱり友達関係とかで、ま、やっぱり ですかね。
うーん。
あ、ま、遊びに誘われたりするんですけど、なんかやっぱり、あんまり乗らない乗り気じゃない遊びとかに誘われたりするんですね。あとそんなに仲良くない人から誘われたりもするんですけど
ああ。 うーん。
自分としては、その、あんまり仲良くない人と、ま、たまに旅行とかに誘われて、ま、しまうんですけど。
ええ。
あんまり行きたくなくて、ま、なんです。
そっか。
ま、でも、面倒なのでそのきっぱり断るってことが、やっぱり、できないんですよ。なんか後からなんかあるか、みたいなこと
うーん。
で、それを、ま、やっぱりなんかうまくたいんですよね、すごく。ま、なんかやんわりと行きたくないよっていう意思表示をしたいんですけど、それがどうやったらいいのか？
うん。うん。 あ。 うーん。 なるほど。 あの、旅行、特に旅行なんかだと、ね、あんまりあのこう仲がこう良くないというか、浅い関係の方だと、行ってもね、楽しめなさそうだし、それあと旅費の、ね、お金もかかっちゃうしってなると、確かになんかちょっと、できれば断りたいななんて思っちゃいますよね。
うん。 うーん、なんですよ。 うん。 もうなんですよ。なんかほんとに、そこまで仲良いわけじゃないのに、そんななんか長時間一緒にいて、しかもそんな大金を掛けるってなると、やっぱり自分としては結構嫌で、なんか抵抗をしたくなっちゃうんですね。なんかそれだったらなんかあ、うん、別に近場で遊べばいいし、なんかなんですかね、他の旅行だったら他の人と行けばいいしって思ってしまって。ま、やっぱりなんすかね、すごい乗り気ではないんですよね、自分が。
うーん。 うーん。 それは、まあうーん。 あ、なるほどね。その、過去にね、断りきれずにこう行って、意外と楽しかったとかっていうことっていうのは、あったりしましたか？
はい。 はいはい。 うーん、どうですかね、やっぱりでも 断るっていうなんかアイデアがなんか、その頭にちょっと浮かんでくるような人たちとは、やっぱり行っても、やっぱ断ればよかったなみたいなことが多くて。それやった方が最初から行きたいなって思う人はやっぱり行っても楽しいですし。
うん。 ああ、そっか。 うーん。 うーん、なる
だからやっぱり微妙なことはやらない方がいいんだなっていうのはすごい、今までの経験からも思ってて
うーん、なるほどね、こう、断り方もね、いや、あの、ま、どこどこ「一緒に行かない？」ってね、言われた時に、「いや、行かない」って、ね、かバシッと、こう、答えてしまうと、こう、トゲがね、出ちゃうんすけど、こう、なんとなくでも、断ったことっていうのはありますか？
そうなんですよね。 はいはい。 ああ、断ったことというか、先延ばしに結構、自分はしてて、「ああ、なんか、ちょっと今時間ないからまた今度ね」みたいな感じで、よくそれを言うんですよ。「ちょっと今忙しくて無理だわ」みたいなのを。
あ、やんわりその場で、こう、決断しないみたいな、匂わすみたいな反応をしちゃうんですね。と、またお誘いが、あの時こうやってなんか、こう、「あやふやな感じだったけど、どうなの？」みたいな、また確認の連絡が来ちゃう感じですかね？
はい。 そうです。はい。 そうですね。 はい。 そうなんですよ。あ、でも、なんか、そういえば最近ひとり、すごく苦手な人が自分がいて。あの、何ですかね、ちょっと、なんか、新しく会った人やったので、最初の方は、なんか、相手のことをちょっと知ってみようと思って、まあ、プライベートでもちょっと関わってはいたんですけど。
うーん。 うーん。 はい。 はい。
っていうか、何ですかね、3回ぐらい、あ、まあご飯を食べに行って、まあ他の人も交えてなんですけど、結構合わないなっていうのがすごい自分の中で確信になっちゃって
うーん。 あ、なるほどね。
はい、でも、その人から一あのそうですね、ご飯の誘いが来たんですけど、それをあ、今自分が大学生なんですけど
はい。 はい。
それで、あ、ちょっと今授業とテストとレポートで忙しいから、また今度ねっていう感じで、一応断ってその時は。先延ばしにして断って、先延ばしたままで、ま、今、なあなあで来てますね。
うーん。 はい。 はい。 あ、そうなんですね。じゃあ、その断り方だとね、「今はダメだけど」っていう感じのなんかニュアンスになっちゃうと、またね、お誘いが来る可能性が結構ある断り方になっちゃいますもんね。うーん。
はい。 そうなんですよ。これ毎回来ても別に同じこと言うだけなので、自分としても、全然ちょっと、なんか自分のためにもなってないし、相手のためにも、まあ、なってないなっていうのはすごく思ってて
なるほどね。うーん。 うーん。
そういった時にどうすればいいんですかね？
どうですか？ま、す、ことね、その今苦手な方にっていう限定になっちゃいますけど、状況としては。で、もう会いたいとは思わないぐらいまでのレベルになっちゃってます？
ああ。うん。 ああ、そうですね。ま、なんか他の人とか仲を積極的に深めたくない。ま、でも、この人のレベルに近い人は、結構まあ、何人かいて、何ですかね？何人というか2人いるんですけど、他にも。ま、その人達は、ま、ホントにちょっと誘われても行きたくないなって感じですね。
うーん。 おお。 うーん。 あ、じゃ、その方がね、誘ってくれるような状況っていうのは、どなたか他にもいたりする、グループだったりする、それともなんか割と1対1みたいな感じなんですか？
はい。 ま、その人はやっぱりグループでグループで遊ぶこともあるし、1対1で遊ぶこともあったんですけど、最初はなんかいったいいちで会ったんですよ。なんか最初そしたらなんか、ちょっと、ちょっとなんか合わないなとか、会話のなんか、何ですかね、リズムが合わないなっていうのはすごくあって。
うーん。 うんうん。 ああ。
ま、それで、おおって思って。で、次はその、何ですかね、その友達を誘って行ったんですよ。まあ、1人いったいいちだとやっぱり話しづらかったので。なんかそれでもやっぱり合わないなってなって。ま、次に相手も友達と誘ってきたんですけど、ま、その相手がめちゃくちゃ合わなくて、それで嫌になっちゃったみたいな感じですね。
はい。 うんうんうんうん。 うーん。 ああ。<laughs> なるほどね。ま、あの、ね、お、先ほどおっしゃったみたいに、今ちょっとこうでこうで忙しいって、何回か断れば、もう相手も、こう、なんとなく、こう、感じてくれるかななんてね、感じがしちゃいますけど、そういうタイプっぽいですか？どうですか？その方は。
はい。 はい。 そう、よね。 あ、この人は多分結構もう感じ取ってくれてて、なんかいっかい会ったきり、何ですかね、もうにしゅうかんぐらい誘いは来てないので、結構もう一件落着って感じではあるんですけど。
ああ。 うん。 あ。 なるほどね。ま、ね、その方に限らず、行きたくない時っていうのは、なかなか言いづらいので。ただやっぱり、いや、あの、そこには行きたくない、もちろん会いたあなたとは喋りたくないともね、絶対に言えないので、やっぱりこう、や、ね、優しくなんとなく察してもらうように断るの、言い方としては、今ちょっと忙しいとか、ちょっと今お金が、金欠なんだとかね。そんな感じで言うのが一番、やっぱり、相手を傷つけずにね、断る方法かな、なんて思いますけどね。だから、決して間違ったことをされてる感じはね、しないですけどね。
はい。 ああ、なるほど。 うーん。 うん。 ああ、なるほど。確かに金欠はすごくいい断り方かもしれないですね。なんか、相手も追求しづらいですし。なんか、お金ないからしゃあないかって結構思われる気がするので。
そうですね。 うーん。なかなかね、こう、相手の出方っていうのは想像を超えてくる時もあるので、金欠っていうとね、「いや、私が出すから行こうよ」とかね、言われちゃうとなかなか、ね、次がどどどうしようってなっちゃいますけどね。だから難しい部分はね、もう多々ありますけど、もしご自身だったら、あの、お相手がね、あのどなたか、じぶご自身が誘ったお相手が、こんな感じで言われたら、「ああ、もうちょっと自分とは会いたくないってことだな」なんて思う断られ方っていうんですかね、っていうのはどんなものがあります？
うーん、確かにそこまで言われてしまうと。 はい。 うーん。 はい。 はい。 うんうんうん。 ま、なんかすごくやんわりしたものというか、ま、弱めのものだと、あの、なんですかね、まず断るじゃないですか？ちょっと忙しいと言って。で、その後にほんとに会いたいとか遊びたいんだったら、だいたいの予定とかを立てようとするじゃないですか？なんかそれで、それを全くなしで、ま、ただ、ちょっと忙しい、会えないで、ま、終わると、「ああ、なんかそういうことなのかな」とはなんか自分だとそう察しますね。
うん。 はい。 ああ、なるほど。うん。 うん。 うん。それだったなんかちょっと一つね、そうやって自分がこうだされたら、そういうことかっていう、察したものをちょっと試してみるっていうのは、もしかこう一つの例になっちゃいますけどね。あの、それそういう、自分だったらこうだった、とかっていうのを、試してみるっていうのも、ひまず、す第一ステップっていうんですかね、そういうのも効く方法かもしれないですね。うーん。
うん。 あ。 うん。確かにそうですね。 確かに。なんですかね、やっぱりなんか、自分がやっぱり、そう思うってことは大抵の人もそう思ってくれるのかなっていう気はするので、確かに、これを試してやってみるっていうのは大事かもしんないです。
ね、ちょっと、うーん。 きっとね、それぞれ感じ方とかが、ね、違うので、一概にはこれがいいっていうのも無いかも。こうこういうタイプにはこう、こういうタイプにはこうみたいなのは、もしかしたらこれその、まず、身の回りの起きた、自分の感じてることをやってみて、で、これで効かなかったら、じゃあ次はステップ2みたいな感じで、いくつかね、なんかこう用意しておくっていうのも、もしかしたら、いい方法かもしれないですね。
はい。うんうん。 うんうん。 うん。 うん。 そうですね。ま、とりあえずは、その方法はやっぱり、なんか、他のちょっと合わない2人にも、ま、試してみて、ま、どう出てくるか、とりあえずちょっと見てみるっていうのが大事なんですかね。
うーん。 そうですね。それで、あの、もう、なんだろう、究極ね、あの、ご自身の中では、その、特に、そのお二人とは縁が切れてしまっても別にいいや、みたいなレベルですよね？今の段階では。
はい。 はい。 ま、自分としては、ま、切れてしまっても構わないっていう感じなんですけど、その友達の友達とかの、ま、一応縁があったりして。ま、そこら辺のちょっと清算が面倒だなっていうのは、ま、少しだけあけど、ま、でも、まあ、ま、別に困ること特にないので。
うん。うん。 ああ、そっか。な難しいですね。 うーん。 うん。 うーん。なんかこううーん、やんわりね、断っても響かない方もいるので、なんか、決定打、ま、先ほど申し上げたように、「なんかちょっと今、お金がね、金銭的に余裕がないんだ」とかね、そういうのはもう、一番こう、どうにも「じゃあ、こうするよ」っていう代替案がないって言うんですかね。なんか、金うん、金欠、割といいかななんてね、ちょっと思います。はい。
片方とはほぼ すね。 あああ。 そうですね。 あ、なるほどなるほど。 確かにもう、欠だったら相手ももう、「あ、なんじゃ無理なのか」って言って、多分引き下がってくれるので、ま、とりあえず次なんか来たら、「ちょっと今お金ないから無理です」って言ってみるのが、まま、なんかやってみよっかなって思いましたね。
うん。 はい、なんかね、全般的に、あの、手助けしづらい部分かなと思いますので、良かったらやってみてください。
はい。 ありがとうございました。
はい、失礼します。